طيب، آآ أنا عارف إنِّك بتحبي الأكل والمطاعم السورية اللي أنتِ بتروحيها في Roma والحاجات دي كُلّها. <laughs>
صح. براڤو. <giggles> صح، <chuckles> صح براڤو عليكِ، أنا عليك، أنا فعلًا باحب الأكل وباروح المطاعم السورية، فخلاص هاكلمك على جزء تاني من الأكل اللي أنا باحبه، طَب بس أو ده احكِ لي أنت، احكِ لي أنت، طيب استنى احكِ لي أنت، إيه أكتر أكل أنت بتحبه وبتحبه ليه؟
أ آه. <chuckles> <laughs> <chuckles> <laughs> لأ، لأ، لأ، تمام عادي. إمم يعني أنا ما عنديش أكل مُعيّن باحبه، بس أنا باحب ال الأكل الFatty عامةً، يعني أنا
تمام. تمام. الأكل الإيه؟
الFatty اللي هو اللي مليان دهون ده، يعني
أها Okay ،Okay ،Okay بأسباب أسباب حاجة مُعيّنة، يعني مثلًا آآ ب عشان بتتمرن، والّا عامةً ليك أنت ب كصحة وكده؟
لأ، ما ما لوش علاقة بالصحّة خالص، بالعكس، <laughs> هو ممكن يدمّر الصحّة.
أنت قصدك البهي ب بدهون، والّا بدون دهون؟
بدهون.
آه، سمعتها بدون دهون، عشان كده باقول لك صحّي. <chuckles>
لأ، بدون دهون ليه؟ هو ده يبقى ليه طَعم أصلًا، ده يبقى ليه طَعم أصلًا ده؟!
ما أنا ما أعرفش، أنا سمعتها بدون دهون.
<chuckles> لأ، لأ، لأ، لأ فهمتيني غلط تمامًا.
بالعكس، عشان كده باقول لك، عشان مو أسباب صحية وGym وبتاع تمام، تمام، تمام. سبحان الله! آآ، طَب آه في أكلة أ أك ك أكلات مثلًا اعمل لي example.
لأ، لأ خال خالص، <laughs> أنا باحب الأكل فعلًا ال